Ma, oddio no, può capitare, poi ovviamente, vabbè, se i rapporti sono molto, molto tesi magari le vo le poche volte che ci si vede, si prende pretesto per riprendere da dove avevamo ripreso, però fortunatamente non succede, nel senso che, ehm, è capitato, sì, che, non vivendoci più tutti i giorni, magari ecco il tempo che si passa insieme, fortunatamente non si passa non si passa a discutere, o non si passa a litigare. Poi c'è ovviamente quelle dinamiche connaturate, tipo che ne so, ehm, faccio un esempio: mia madre che mi mette un quantitativo da ansia assurdo. Per cui tutte le mattine magari mi chiama: "Hai fatto questo? Hai fatto questo? Hai fatto questo? Hai fatto questo? Hai fatto questo? Hai fatto questo?" <inhales> Oddio esatto. E quindi magari capita quel giorno che sono un po' più <smacks lips> un po' più piena esatto. E le e le dico sempre: "Mamma, ma tu ti rendi conto che io vivo anche se tu non mi ricordi tutte queste cose? Cioè, non sono ancora morta, non sono ancora" Cioè
Mh. Eh. Assolutamente, giusto. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Eh. Mh, <inhales> difficilotto così <inhales> mh-mh. Tesa di tuo, mh, mh-mh. Eh, <chuckles> penso che quello sia lo step più difficile, forse, per i genitori, rendersi conto che sai, il classico "ha lasciato il nido," però, mhmm, forse non l'hanno realizzato così tanto.
Eh, esatto. Esatto, si sente sempre però questo, penso che sia sia faccia parte, insomma, del concetto di mamma. Ancora non ce ne accorgiamo, perché ancora lo siamo da poco, o non sono ancora abbastanza cresciuti da
Ho capito. Eh sì, sì, sì. Forse Eh no, esatto. <chuckles> Esattamente, quindi chissà tu poi come evolverai nei confronti dei dei tuoi figli, insomma, <inhales> in questo questa modalità oppure un'altra. Va bene, ho capito. Beh, guarda, è stato molto interessante vedere questo approccio alla tensione in generale, quindi grazie di avermelo raccontato.
<chuckles> Mh-mh.